अ, देखिए ये तो एक अ, अगर मैं बोलूँ तो मांसाहारी डिश है अ, कहीं न कहीं अ, उसमें देखिए मांसाहारी भी ये शाकाहारी भी बना सकते हैं लेकिन खैर मांसाहारी बनती है तो उसमें देखिए हम जो खोपरा होता है सूखा खो सूखरा सूखा कोकोनट उसको उसको और फल्ली जो क क्या कहते हैं फल्ली हो जो होती है उसको अ, भूनते हैं भूनते हैं, भूनकर उसको पीसते हैं। अ, तो ये तो एक हो गया उसमें थोड़ा सा पीसने के टाइम पे हम थोड़ी-सी दही डालकर पीसते हैं उसको ताकि अच्छी-सी तब टेक्सचर आ जाए। या तो नहीं डाले तो भी चलता है पानी भी डालकर पीस सकते हैं अ, क्योंकि दही तो फिर बाद में कुकिंग के टाइम पे भी डालना होता है थोड़ा-बहुत। अ, तो फिर उसके बाद और नए वेसेल में हम क्या करते हैं वैसे तो फिर तो उसके बाद हम जैसे कि मटन चक्स हो या फिर चिकन जो भी डाल रहे हैं मटन या चिकन दोनों को स अच्छे से धो ले। धोकर उसके साइड में रखते हैं। वी फिर उसके बाद क़ड बड़ी अ, ब भगोनी में। बड़े वेसेल में सॉरी बड़े वेसेल में डालते तो पहले जो प्याज़ होता है उसको तल लेते हैं, तल कर, उसको उसमें जैसे कि सा जो सा जो नॉर्मल होता है जो कि अदरक पेस्ट और जो हल्दी मिर्ची नमक, जी, उसको भूनकर अ, उसके अंदर ये जो हमने जो पीसा है अभी अ, जो कोपरे का पेस्ट उसको डाल देते हैं और उसको बहुत अच्छी तरीके से सॉट करते हैं। जि जब तक सॉट करते हैं जब तक उसमें थोड़ा तेल नहीं आता है। उसमें पानी नहीं डालना चाहिए जब तक आपका सॉट नहीं होता है। अ, तो उसके बाद हम क्या करते हैं जब सौ तेल आने लगता है तो अब जो हम ये जो नॉन वेज के चंक्स है उसको ऐड करते हैं और उसको और थोड़ी दो द 2 सेकंड़्स के लिए सॉट करते हैं, उसके बाद हम पानी छोड़ देते हैं। पानी नहीं छोड़ते सॉरी उसके बाद हम नहीं नहीं, पानी नहीं छोड़ते पानी से पहले थोड़ी दही डालते हैं, कर्ड डालते हैं, कर्ड में भी फिर से दोबारा सॉट करने की कोशिश करते हैं।
अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। बढ़िया। हुँ। सही है। हाँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। सही है। बढ़िया। हुँ। उहुँ, बढ़िया। अच्छा। ताकि वो मैरिनेट हो जाए, हाँ, पूरे बढ़िया तरीके से, जी।
हाँ, हाँ, हाँ जी, उसके बाद हम डालते हैं पानी अ, पानी डालकर उसमें थोड़ा-सा ऊपर से गरम मसाला पाउडर डालते हैं और उसे धीमे आँच में पकाने की कोशिश करते हैं ताकि वो स्लोली अच्छे से स्लो कुक्ड हो और अच्छा मज़ेदार और जो अ, मसालों का जो भी तालमेल है वो आराम से चंक्स में पहुँचे और उसके बाद
हाँ जी। तो बहुत ही बढ़िया। जी।
हुँ, जब पकने जब हो जाता है पक जाता है उसमें, गार्निश करते हैं कोरिएंडर अ, कोरिएंडर रूस से जी।